Sao ta?
Bắt đầu thể hiện sự hy sinh.
Đúng rồi, thể hiện sự hy sinh thì là khi mà cái quả bóng cái, ưm, cái cái cái quả đóng ấy Quidditch ấy, thì, à, bạn ấy ngậm trong mồm, tức là bạn ấy thơm, bạn thơm quả bóng ấy xong nó mở ra một cái viên đá, gọi là, cái viên đá phục sinh. Thế tức là khi mà mình cầm cái viên đá ấy trong tay thì mình sẽ nhìn thấy những cái người đã khuất, tức là mình sẽ nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất và mình sẽ nói chuyện được với họ. Đúng rồi, thì, ờ, thì tức là bạn ấy khi mà bạn ấy đã nhìn được bố mẹ nè, mọi người, những người đã hy sinh vì bạn ấy, thì bạn ấy, ơ, có tinh thần, kiểu là, bạn dũng cảm và bạn đi tiếp và bạn ấy buông bỏ cái cái viên đá đấy nhá, tức là không cần, gọi là, không cần phải nhìn mọi người xung quanh mình và bạn ấy biết rằng là mọi người lúc nào cũng cũng sẽ luôn ở bên cạnh.
Ừm. À. Ừm. Của những người đã khuất, ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm. Rồi, tức là bạn ấy chấp nhận cái việc là, ờ, mình không còn giữ được cái khả năng được kết nối với lại những người đã mất nữa rồi. Vì, ờ, bạn ấy tin rằng là những người đấy vẫn ở đâu đó ở xung quanh và bảo vệ và che chở cho bạn ấy, đúng không? Tức là giữ người ta ở trong tim. Thế thì từ bé đến giờ á, đến bây giờ luôn này, thì em có thấy là cái mối gắn bó với cái nhân vật Harry Potter này nó có sự thay đổi nào không hoặc là nó và nó có ảnh hưởng trong những cái từng những cái giai đoạn cuộc đời của em nhất định không?
Ừm. Đúng rồi. Dạ vầng. Em nghĩ là tất nhiên ấy thì nà mỗi một cái giai đoạn cuộc đời em thì nó sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về cái nhân vật đấy. Tại vì ví dụ, như kiểu, khi em bé, em em nhìn nhân vật đấy thì nó chỉ là một cái mà mình, ờ, mình bị choáng ngợp, mình bị, kiểu là, ờ, thu hút bởi cái sự ờ, tức là có rất nhiều thứ đúng rồi, hoành tráng bởi cái kỹ xảo, bởi con người, mọi thứ ở trong cái phim đấy, trong cái chuyện đấy. Nhưng mà khi mình lớn lên thì tất nhiên là mình sẽ có những cái góc nhìn khác, mình sẽ có những cái cảm nhận sâu sắc hơn, mình sẽ thấy được cái, ơ, cái cái tính cách của nhân vật này và mình thấy được cái mà cái cách mà người ta xử lý khi mà cái tình huống nó nó xảy ra ấy thì ừm, mình lý giải được, kiểu đúng rồi, mình hiểu được là tại sao người ta lại làm như vậy. Và có những cái thứ mà mình có thể cảm nhận được cái những cái tình cảm giữa các nhân vật với nhau. Thì nó cũng là một cái tại vì ngày xưa nhá, tại mà nó là thay đổi, cái lúc cái lúc bé ấy thì em thấy là, ừ, kiểu, à, Harry lên mà đến với cả là Hermione ấy thì đúng là tuyệt vời, đúng là một đôi kiểu trai tài trai tài gái sắc. Nhưng mà khi mà mình lớn lên thì mình thấy nó nại không đúng, nó nó nó không đúng với cả là cái diễn biến tâm lý của nhân vật đấy, nó cũng không đúng ngay từ đầu, tức là thật sự là, kiểu, nó nó đôi khi nó phải phải trải qua những cái, kiểu là, cung bậc cảm xúc, tình cảm như vậy thì thì nó mới đúng. Thì em phải thật sự là đấy là cái em nghĩ là cái cái góc nhìn của em nó thay đổi. Ừm.
Ừm. Gọi là là hoành tráng, đúng không? Gọi là hoành tráng. Ừm. Ừm. Mình lý giải được phải không em? Mình lý giải được d sâu hơn vì sao người ta lại làm như thế. Ừm. Ừm. Đó l đó là sự thay đổi đấy, đúng không? Sự thay đổi trong cái mối gắn bó. Ừm. Ừ. Đỉnh ngờ, <laughs> đỉnh của chóp. Ừm. Ừm. Ừm. Cái sự thay đổi, ừm, cái sự thay đổi, cái, ơ, góc nhìn của em về nhân vật, rồi cái mối ấy. Thế thì có những cái giai đoạn trong cuộc sống, ví dụ như là từ việc sở thích hay là cái cách nhìn người hay những cái bài học cuộc sống. Có bao giờ mà em em em cần đến hoặc là em sử dụng những cái mà em học được từ trong cái từ từ nhân vật Harry Potter là một và từ trong cái bộ phim Harry Potter đấy em áp dụng được cho cuộc sống không?